Hafta içi ve hafta sonu rutinleri nasıl farklılaşıyor sence?
Eee, şu şekilde, çalışan insanlar için hafta içi daha yoğun geçtiği için, eee, daha fazla iş odaklı geçiyor bence. Hafta sonuna daha fazla insanlar hobilerine vakit ayırıyor olabilir.
Hı hı. Evet. Belki de doğru söylüyorsun. Yani, eee, tabii hafta içi genelde insanlar çalıştığı için, eee, hafta sonları, eee, daha fazla boş zamanları oluyor. Eee, kendilerine de ayırabiliyorlar dolayısıyla. Bu noktada birçok şey, eee, yapıyor olabilirler. Eee, peki, hafta içi günlerde, eee, hafta sonu arasında en bariz farklar neler oluyor sence? Yani, eee, en azından senin için nasıl hissettiriyor bunlar?
Evet. Evet. Hı hı. Eee, şöyle hafta içi benim yoğun bir tempoda geçiyor aslında. Ş eee, benim aslında iş çalışma şeyim salıdan cumartesiye. O yüzden, aslında, eee, hafta içi pazartesi bir boşluğum da var benim. Aynı zamanda da ha hafta sonu bir günüm de dolu böyle. O yüzden benimki birazcık daha dengeli geçiyor. Eee, ama genelde, eee, yoğunluğum hafta içi daha fazla, hafta sonu biraz daha benim için di dinlenme olarak geçiyor.
Hımm. Anladım. Anladım. Hı hı. Yani, eee, hafta sonları, ııı, sen o zaman daha böyle, eee, sakin, işte, daha böyle kendine dönebileceğin, eee, bir, iii, yani, günü tercih ediyorsun diyebilir miyiz?
Evet. E evet, yani, şöyle oluyor; hafta içi şimdi ben, eee, spor ya yapmayı çok seviyorum, aynı zamanda dil öğreniyorum, yeni bir ülkedeyim. Ondan dolayı hafta içi, eee, belli bir bir rutinim var. Mesela kursa gidiyorum haftanın 4 günü, aynı zamanda aynı zamanda 5 gün çalışıyorum. Sabahları da egzersiz yapıyorum. O yüzden, hani, hafta sonuna full bir şekilde girmiş olduğum için biraz daha benim için yoğun geçmiyor. Sadece mesela egzersiz yapmaya gidiyorum ama onun dışında ya sosyalleşmemi de yapıyorum tabii ki hafta sonu ama daha sakin, eee, kendimi daha dinlendirici bir şekilde geçiriyorum diyebilirim hafta sonunu.
Hı hı. Anladım, evet. Tabii. İllaki. Hı hı. Anladım. Eee, ya, sen eee, anlatırken dinledim de şimdi gerçekten, eee, hafta içlerin, eee, çok yoğun geldi kulağıma, yani. Hani, evet. Peki, eee, bu noktada sabahları kaçta uyanıyorsun? Eee, yani, geceleri kaçta yatıyorsun? Eee, bunu biraz açıklar mısın? Merak ettim açıkçası.
I hı. <giggles> Evet. Aşırı yoğun. <chuckles> Hı. Tabii ki. Eee, şimdi ben, eee, işten sonra spor yapmayı çok sevmiyorum, enerjim kalmıyor çünkü. O yüzden sabahları tercih ediyorum, 7 gibi uyanıyorum en geç. Eee, evet biraz erken. Iıı, sporuma gidiyorum. Ondan sonra, ııı, ofise gideceksem ofise gidiyorum. Evden çalışacaksam eve geliyorum ama, ııı, gi spora giderken evet uyanmak birazcık sıkıntı oluyor sabahları ama kendimi daha dinç hissediyorum gün içinde. İ işten sonra da kursa gidiyorum. Haftanın 4 günü pazartesiden perşembeye. O yüzden böyle bütün günüm dolu geçiyor. Akşam eve akşam eve gelip yemek yiyip bir şeyler izleyip erkenden uyuyorum. Hafta sonu da erken kalkıyorum. Ama hani, iii, yatakta vakit geçirme, biraz daha evde vakit geçirme tarzında oluyor.
Hımm. A, öyle mi? Evet. Hımm. Anladım. Elbette. Evet. Hı hı. Peki, bu, hani, eee, hafta içleri genelde erken yattığını söyledin. E, bu erken dediğin saatler, eee, kaç? Yani, örnek veriyorum; 8 mi, 9 mu, 10 mu? Hani, yani, sana göre erken saat hangisi? Onu merak ettim.
Hı hı. <giggles> Yok. Maalesef o kadar erken değil çünkü zaten kurstan böyle 7'ye doğru çıkıyorum. Eve gelip yemek yeme zaten saat 9'u buluyor neredeyse. Eee, bir şeyler izleme derken, hani, bir 12’den önce uyumuyorum aslında. Iıı, önceden daha geç yattığım için, hani, 12'ye biraz daha erken diyorum. Bazen tabii çok erken uyuyakaldığım da oluyor, 10.30 uyuyakaldığım da oluyor ama ortalamaya vurursam 12 gibi uyuyorum diyebilirim.
Hı hı. Tabii ki. Hımm. Tabii. Hıı. Anladım. Eee, birçok insana göre çünkü 12 erken bir saat değil, eee, diye biliyorum. O yüzden, hani, o saati merak ettim. Mesela uyku, yemek, sosyalleşme veya ekran kullanımında, eee, ne gibi değişiklikler yapıyorsun, yani, bu noktada? Eee, e hani, erken yatıyorum dedin ya. Eee, hani, eee, uykunu daha çok alıyor musun? Yani, yemeğini, eee, mesela nasıl yiyorsun? Daha çok sosyalleşme imkânı bulabiliyor musun hafta içleri? Eee, ya da geceleri işte erken yattığını söyledin. Eee, bu noktada ekran kullanımı gibi şeyler eee, yapıyor musun? Yani, bunlardan biraz bahsedelim mi?
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hıı. Hı hı. <giggles> Tabii ki. Şöyle, eee, yani, ekran kullanımı günlük hayatımın çoğunu maalesef, eee, alıyor ama hani bu atıyorum, işte, bunları azaltmak için mesela spora gittiğimde zaten kullanmıyorum, çalışırken minimum düzeyde yapmaya çalışıyorum. Eee, akşam, işte, kurstan geldiğimde evet mutlaka, iii, bir yemek yerken televizyon izliyorum, ııı, ya da telefonuma bakıyorum. Sosyal medyaya bakıyorum ama böyle bazı mesela sosyal medyada bir tane uygulamayı çok seviyorum, günlük haberler aldığım bir uygulama. Ona mümkün olduğunca her gün girip güncel kalmak istiyorum ama bazen bakıyorum evet bazen bakıyorum gün içinde o kadar çok yoğun geçmiş ki, ııı, hiç bakmamışım bile ona ertesi gün fark ediyorum o uygulamaya bakmadığımı. O yüzden ekran süresiyle ilgili bu şekilde geçiyor. Akşamları biraz daha fazla kitap okumak istiyorum dil öğrendiğim için, hani, ona, eee, biraz kendim vermek istiyorum ama ama maalesef telefonu ele alınca belli bir süre telefonda kalıyorum.
Hı hı. Harika. Tabii. Hıı. Demek öyle. Anladım. Elbette. Hı hı. Hı hı. Ama, hani, eee, anlattığına göre, eee, gerçekten çok ekrana maruz kalmıyorsun gün içinde. Eee, evet, peki, hafta sonları nasıl oluyor bu? Iıı, şimdi hafta içi neler yaptığından, eee, bahsettin. Hani, daha çok yoğun geçiyor. Iıı, işte, sabah erken kalkıyorsun. Iıı, işte, akşamları 12'de yatıyorsun falan. Peki, eee, mesela, ııı, örnek veriyorum; bir hafta sonu rutinin eee, işte, ııı, "Şudur, budur." diyebileceğin, eee, rutinlerin var mı? Hafta sonları neler yapıyorsun onlardan konuşalım istiyorum biraz da açıkçası.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Eee Ta tabii ki. Iıı, şöyle hafta sonu da aslında çok geç uyanmıyorum, onda da birazcık erken kalkıyorum. Ama böyle biraz daha güne yayılarak hareket ediyorum. Mesela kahvaltımı biraz daha geç yapıyorum. Eee, hafta sonu herhangi bir günü seçip sabah erkenden sporuma gidiyorum ama 2 gün gitmiyorum. Yani, 1 gün de kendime dinlenme veriyorum açıkçası. O yüzden biraz daha biraz daha fazla uyumak için, eee, ama rutin olarak işte sabah biraz daha geç kalkıp ş 9-10 gibi kalkıp sporuma gidip gelip, on iki bir gibi kahvaltımı yapıp biraz da dinlenip ondan sonra yürüyüşe çıkmayı çok seviyorum. Yeni bir şehirdeyim, gezmek istiyorum. Evet, ya böyle ben, eee, kahvecileri gezmeyi çok seviyorum, böyle yeni, yeni kahve eee, leri denemeyi de seviyorum. O yüzden mesela bunu bir rutin bunu bir rut rutin olarak yapıyorum. Mesela bir pazar günü çıkıyorum, gitmediğim bir kahveciye gidip kahvemi içip yolda yürümeyi çok seviyorum mesela.
Hımm. Anladım. Hı hı. A! Harika. Hı hı. Tabii. Ne güzel. Imm. İlginç. Hıı. Ne güzel! Peki, hafta içleri bu, ııı, kahve sevdiğinden bahsettin. Hani, eee, genellikle, eee, kendin mi yapmayı tercih ediyorsun kahveyi, yoksa gidip, eee, eee, bazı kafelerde farklı kahve türlerini de deniyor musun hafta içleri? Yoksa bu rutin sadece hafta sonuna mı ait?
Hı hı. Eee, şöyle oluyor; hafta içi, genelde evden çalıştığımda evde kendim yapıyorum kahvemi, sabah çünkü ben kahveye içmeyi seviyorum uyandığımda kahvaltıdan önce. Eee, emm, çok da fazla tüketmek istemiyorum. Maksimum günde 2 tane tüketmek istiyorum ama şöyle bir şey oluyor hafta içi mesela kursa giderken yürüyerek gidiyorum ve uzun bir yolum var. Eee, yol üstünde denemek istediğim bir kahveci olunca alıyorum. Gene yolda yürüyerek içiyorum oturmaktansa. Eee, o şekilde deniyorum. Hafta içi belirli aralıklarla yani hafta sonu kadar çok fazla değil ama denediğim oluyor hafta içi de.
Hımm. Evet. Anladım. Evet. Evet. Eee, anladım. Yani, bu tamamen hafta sonuna ait bir rutin değil. Hani, hafta içleri de yapıyorsun bunu. Peki, eee, kesinlikle ben, eee, bu benim için hafta sonu rutini diyebileceğin bir aktivite var mı? Hani, örnek veriyorum: "Ben, eee, sadece hafta sonları, işte, bir restorana giderim. Eee, sadece hafta sonları arkadaşlarımla buluşurum." Eee, gibi örnek verebileceğin bir aktiviten ya da yaptığın bir şey var mı?
Evet. Hı hı. <giggles> Yani, aktivite denir mi bilmiyorum ama yatmak, yani, tamamen dinlenmek. Ö eee, yani, yat gerçi ya yatmak dediğim uyumak değil aslında rahatlamak, bir şeyler izlemek yatarken hani o haftanın yorgunluğunu atmak ama, eee, şununla diyebilirim. Mesela ben padel sporuyla da ilgileniyorum. İspanya'da çok meşhur bir spor. Tenis evet tenise benziyor ama burada çok yoğun bir şekilde oynanıyor. Hafta içi vaktim olmadığı için hafta sonu arkadaşlarımızla, ııı, padel oynamayı tercih ediyoruz ama hani "Her hafta sonu oynuyor musun?" dersen her hafta sonu oynayamıyorum.
<chuckles> Anladım. Hı hı. <smacks lips> A! Öyle mi? Hıı. Ne güzel. Yani, bu sporu yapman, eee, en azından, eee, kendini daha iyi hissetmene sebep olur. Hani, eee, yeni de taşındığını söyledin, eee, yeni bir ülkeye. Hani, belki de insanlarla sosyalleşmene, eee, faydalı olur diye düşündüm. Bu peki, bu sporu, eee, sadece hafta sonları mı yapıyorsun?
Evet. Kesinlikle. Hı hı. Kesinlikle. Eee, şöyle: Hafta içi çok yoğun olduğum için gerçekten ve, eee, aslında bu spor 4 kişi oynanıyor. Hafta içi herkes de çalıştığı için denk gelmek çok zor oluyor. A hafta sonu daha uygun bir saatte çünkü bazen sahayı 2 saat de kiralayabiliyoruz. Ya, hafta sonu ben Aynen. Hafta sonu ben, eee, 07.00'de kalkıyorum, 20.00'de eve geliyorum, 13 saat dışarıdayım zaten. Hani, ona ayıracak ekstra bir vaktim olmuyor hafta içi. O yüzden sadece hafta sonu diyebilirim.
Anladım. Hımm, illaki. Evet. Hıı. Hafta sonu. Peki bu, ııı, işte, eee, hafta sonu arkadaşlarınla spor yaptığını söyledin. Eee, artık bu senin bir hafta sonu rutinin olmuş tabii, her hafta sonu yapmasan da. Bunun dışında neler yapıyorsun hafta sonu? Mesela yalnızca hafta sonu senin için dinlenme zamanı mı? Eee
Hı hı. Evet. Eee, eee, tabii ki sadece dinlenme değil, sonuçta boş vaktimin olduğu bir, eee, zaman dilimi. O yüzden, hani, arkadaşlarımla ben e değişik restoranlara gidip yemek yemeyi de çok seviyorum farklı kültürlerden, eee Evet, farklı kültürlerden, eee, yeni şeyler denemeyi seviyorum. O yüzden mesela bazı arkadaşlarım, aynı hobisi olan arkadaşlarımla, "A, hadi bu hafta sonu şurayı deneyelim. Burada bu açılmış, buraya gidelim." Böyle bir y yemek aktivitesi yaptığımız da oluyor. O da benim hafta sonu rutinim diyebilirim.
Hı hı. A, ne güzel. Hı hı. Hımm, harika. Evet. Hı hı. E, ta daha çok sosyalleşme üzerine, eee, işte, yemek yemek, eee, kahve içmek gibi aktiviteler yaptığını söyledin. Peki şunu soracağım: Eee, bu senin iş tempon, eee, yoğun olduğunu söyledin, hani, hafta içleri. Bu iş tempon ile bu dinlenme arasındaki sınırı nasıl çiziyorsun? Yani, eee, sadece hafta sonu dinlen dinlenerek mi yapıyorsun bunu yoksa hafta içleri de, eee, uyguladığın bir taktik vs. varsa bunu benimle paylaşır mısın?
Evet, doğa. Evet. Tabii. Hı hı. <chuckles> Tabii ki var, eee, şöyle: Ben haftanın 2 günü ofise gidiyorum, ııı, 3 günü evden çalışıyorum. Eee, ofise gittiğim günler yoğun çalışıyorum, hani, haftalık işlerimi de yapıyorum. Normalde günlük yaptığım işler var ve haftalık yaptığım işler var. Eee, ben haftalık yaptığım işleri ofise gittiğimde bitirmeye çalışıyorum ki, eee, evden çalıştığım günler sadece günlük işlerimi yapayım, biraz daha hafif geçsin diye. Eee, mesela çarşamba günleri evden çalıştığım için işimi, eee, belli bir sürede bitiriyorum. Ondan sonra biraz kendime dinlenmeye ayırıyorum. Atıyorum, alışverişe gidiyorum, eee, evdeki işlerimi hallediyorum ya da işim bittiğinde oturup bir şeyler izleyip bir şeyler okuyabiliyorum. O şekilde de kendimi rahatlatabiliyorum hafta içi.
Hımm. Anladım. Evet. Wow! Süper! Tabii. Hı hı. A, gerçekten bu, hani, kulağa çok mantıklı geliyor. Yani hafta içleri de, eee, senin yeterince dinlenme zamanın oluyor demek ki, yani. Bu işten kopamama gibi bir durumun yok diye anlıyorum, öyle değil mi?
Evet. Yok, zaten, hani, eee, eğer kendime bu zamanı ayırmazsam bence çok bunalacağımı düşünüyorum. Mesela ondan dolayı her gün spora gitmiyorum hafta içi, yani 1 gün gidiyorsam 1 gün mola veriyorum çünkü dinlenmem de gerekiyor. Hani, vücudumun bunu kaldırabileceğini düşünmüyorum her gün yaptığımda. O yüzden böyle belli aslında rutinlere bindirip belli de aralıklar vererek bu bu şekilde devam ediyorum.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Peki şunu soracağım: Eee, şu an, işte, yeni bir ülkeye taşındığını söyledin vs. Eee, bir önce yaşadığın ülke kendi ülken miydi bilmiyorum, eee, ya da başka bir yerdi, başka bir ülkeydi. Eee, bir önceki yaşadığın yerle şu anki yaşadığın, ııı, yer arasındaki hafta içi ve hafta sonu rutinlerin, eee, değişti mi yoksa hâlâ rutinlere devam mı ediyorsun?
Evet. Hı hı. Eee, değişti; şöyle ben İspanya'da farklı bir şehirde yaşıyordum. Son zamanlarda, yani son bir yıl içinde, başka bir şehre taşındım. Eee, buraya da yeni taşındığım için çok fazla arkadaşım yok. Yavaş yavaş, işte padel olsun, bu arkadaşlarımla yemeğe gitmeler olsun, hani, birbiriyle tanıştırma sayesinde burada da arkadaşlar edinmeye başladım ama tabii ki önceki yaşadığım şehirdeki kadar arkadaşım yok. Eee, o yüzden mesela, önceki yaşadığım şehirde kursa gitmiyordum. Evet, diğer, eee, padel olsun, spor aktivitelerim olsun yapıyordum ama hafta içi kurs yerine, hafta içi de çok fazla arkadaşlarımla buluşup sosyalleşiyordum. Burada biraz daha, eee, biraz daha iş ve kurs ağırlıklı gidiyor. Öyle bir fark var hafta içinde. Hafta sonu genel olarak aynı ama.
Hıı. Anladım. Elbette. Tabii. Anladım. A! Harika. Hıı. Anladım. Anladım. Eee, yani, eee, tabii hafta içi ve hafta sonu rutinlerin tabii ki, eee, değişmiş. Hani, farklı bir yere taşındığın için, özellikle belki de, eee, arkadaşların, ııı, olmadığından dolayı, hani, eee, bir önceki yerde, arkadaşların da olduğu için daha, ııı, çok sosyalleşip daha çok mesela, örnek veriyorum, arkadaşlarınla yemeğe vs. de, eee, gidiyor olabilirdin ama tabii şu anda daha az arkadaşın olduğu için, eee, bunları, eee, daha az, eee, yapman çok normal. Eee, peki, eee, bu seni etkiledi mi? Bu rutinlerinin değişmesi, hafta içi ve hafta sonu rutinlerini değiştirmesi? Yani, özellikle psikolojini nasıl etkiledi? Çok merak ediyorum.
Evet. Evet, kesinlikle. Evet. I hı. Evet. Yani Açıkçası en başta etkiledi. Çünkü, hani, eee, yeni bir şehre geliyorsun, çok fazla arkadaşın yok; so, eee, ben sosyalleşmeyi seven bir insanım. Eee, o yüzden bir nevi arkadaşlarımı aradım ama ondan sonra dedim ki, hani, kendimi bir şeylere vereyim, yeni bir şehirdeyim, bu şehri öğreneyim, dilini öğreneyim. O yüzden, hani, bu kursu ekledim kendime, eee, grupça yapılan spor derslerine gitmeye başladım. O şekilde de ha, o şekilde de, dengelemeye başladım. Oradaki sosyalliğimi burada da yakalamak istedim açıkçası.
Hı hı. Anladım. Tabii. A! Harika. Hı hı. Evet, yani, bunları farkında olup, eee, bunları yapman çok güzel bir şey. Çünkü, eee, hani, eee, dengeliyorsun, eee, kendi hayatını. Eee, gerçekten, eee, çok güzel bir sohbet oldu benim için. Eee, birçok güzel şeyden bahsettik, eee, çok keyif aldım. Eee
Hı hı. Evet. ve Benim için de çok keyifli bir sohbetti.
Hı hı. Çok teşekkür ederim, görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim, görüşürüz.
Hoşça kal.